Né, porque você tem clientes ali p que fosse só das pessoas que têm a Amazon Prime, por exemplo, que são pessoas que vão comprar mais, vão consumir mais, né. Que tenha 1 vez por mês, 1 vez a cada 2 meses que passa num lugar e faça a coleta das caixas para reuso.
Aham. Isso seria muito legal. Na Europa e também no Brasil eu sei que já tem ali uma opção que você coloca pro seu produto vir só com a embalagem de fábrica, não vai adicionar embalagem da Amazon. Já tem isso nos Estados Unidos também ou não? Olha.
Uhum. Ah. Certo. Não, não, não que eu saiba. O que tem é o assim, hã, vamos supor que você compre 5 produtos diferentes na mesma compra, 1 a disponibilidade é na segunda, outro na terça e outro é na quarta. Ele vai te perguntar: "Você quer eles separadamente, porque você tem urgência, né, ou você pode esperar todos eles na quarta feira no mesmo pacote?". E aí se você puder, você ganha 3% de volta, assim, como se fosse um cash back na sua conta. E aí
Uhum. Ok. Sim. Aham. Entendi, isso já ajuda então um pouco a questão da sustentabilidade, que aí você recebe só um pacote né?
É. Tem. Só 1 pacote, só 1 ida do do entregador para sua casa, então diminui também, né, a a pegada de de carbono, mas acho a Amazon um grande desastre natural, assim, eh, <laughs> eu compro por comodidade, mas eu acho que eles estão anos luz ainda de pensar em sustentabilidade e nesse tipo de coisa mesmo.
Aham. Verdade, não tinha pensado nisso. <chuckles> É Aham. É verdade, e, assim, uma empresa tão grande, né, multimas multinacional realmente essa ideia que você teve de recolher as caixas seria, assim, perfeita.
Pois é. É, que desse um desconto para as pessoas ou então levarem num lugar, sabe. Ter uma uma umas, hã, uns pontos da Amazon que você pode levar suas caixas e ganhar um um crédito, isso seria fantástico, exatamente.
É, verdade. Um descontinho, né, <chuckles> ajudaria o consumidor e o meio ambiente. Olha, muito obrigada por compartilhar as suas experiências, com compras, eh, online, gostei muito da nossa conversa, foi muito legal.
Pois é. Uhum.

É, pra ter certeza, né, tem o contato humano.
Nem dá pra sugerir é, tem o contato humano, porque até, eh, as pessoas que são mais ligadas em tecnologia, podem correr o risco de cair, imagina uma pessoa que tem que foi alfabetizada digitalmente, digamos assim, durante a pandemia, ou há 3, 4 anos atrás, né, não não tem essa malícia, é um alvo perfeito.
Aham. Não, total. Melhor prevenir do que remediar, né, se tá se sentindo inseguro, não compre de jeito nenhum.
É. É, não compra. Pede pra alguém comprar, pede para o seu filho, pra ele olhar. É. Exatamente, acho que é melhor não arriscar, não vale a pena.
Isso que eu ia falar, manda pra você, que você vai analisar. <laughs> E a questão, assim, da sustentabilidade e também do desperdício, eh, parece que a Amazon, por exemplo, às vezes manda muita caixa, muito plástico, muita embalagem, eh, como é que você faz, assim, pra tentar contribuir um pouco com a sustentabilidade, comprando tanto online?
Uhum. Sim. Eu fico chocada, inclusive, porque às vezes você recebe uma caixa que caberia um monte de coisas, com 1 batom e 1, não sei, 1 iogurte dentro. É, eu acho chocante como eles usam caixas de papelão, nos Estados Unidos é uma coisa impressionante. E acho que a Amazon, Jeff Bezos, se estiver me ouvindo, acho que a Amazon tinha que ter um programa de buscar as caixas.
Uhum. Sim. Muito desperdício, né. Aham. <laughs>